Ne, auf jeden Fall. Gibt's natürlich. Ja, ich habe zum Beispiel letzte Woche bestes Beispiel, letzte Woche Mittwoch. <clears throat> War es Mittwoch? Mittwoch, ja. Habe ich um 6:00 angefangen zu arbeiten bis 4:45.
Auf jeden Fall. Hast du da Beispiele? Mhm. Oh okay.
Und da habe ich natürlich stark überzogen, ähm, weil ich einfach auf 'ne and ich ich saß auf einer Aufgabe dran und die wollte ich halt unbedingt fertig machen und, äh, somit habe ich halt die Zeit so 'n bisschen vergessen, weil ich so hyperfixiert war und, äh, habe aber zum Glück die Aufgabe fertiggemacht, heißt dann weniger Stress in den nächsten Tagen gehabt. Aber der eine Tag war natürlich Hardcore.
Mhm. Der war Hardcore, aber hat dir die Aufgabe auch gefallen, oder weil du sagtest grade, du warst in so 'ner Art Fokuszustand und dann ist es ja meistens so, man vergisst ja die Zeit, wenn man grade Aktivitäten machen, die eigentlich einem gefallen, oder?
Ja. Ne, hat mir nicht gefallen, aber es war 'n Muss. Es ma war ich muss das ja machen. Also, ich konnte das ich musste das machen. Es gab keinen vor mich hinschieben, es musste gemacht werden und, äh, somit habe ich mich auch, ne, drangesessen und dann, äh, kriege ich so 'nen Hyperfokus. Wenn ich mich einmal an 'ne Aufgabe dransetze, dann bin ich so fokussiert, lass mich von nix ablenken, weil ich die auch fertigmachen will.
Hat dir nicht gefallen? <chuckles> Okay. Ja. Mhm. Okay. Alles klar. Also bist du eigentlich nur so dieser passende Mensch dafür, auch wirklich mal diese Arbeit zu machen, worauf man jetzt vielleicht gar keinen Bock hat?
Ja, das passiert auch manchmal: „Kannst du mal bitte das und das machen? Kannst du mal bitte das, das und das übernehmen, ich denke mir so: Boah.“
Okay. <chuckles> Ja. Ne, jetzt lass mich in Ruhe. <laughs> Okay. Hast du noch irgendwelche Tipps, f ähm, die du Leuten mitgeben könntest, die jetzt vielleicht ziemlich viel am Arbeiten sind und denken: „Okay, vielleicht bleibt meine meine mentale ähm, mentale Gesundheit 'n bisschen auf der Strecke.“?
Genau.